うーん、すごいですね。やっぱりでも、こう、夕焼けってこう、水がね、下にあった方がやっぱりこう、雰囲気は出るんですね。
うん。 そうですね。やっぱりそれはうん。
うん、やっぱりこうお話聞いてるとね、川もね、海も、そして湖も出てきましたけれども、やっぱりこう、水の中にこう入っていくというか、その感じがやっぱり美しいんですかね。
はい。 うん。 そうですね。 うん。それはやっぱりこう、話してみて、今言われてみて、うん、ああ、確かにやっぱり水って重要だなって夕焼けはって思いましたね。
ん、はい。 <laughs> そうですよね。なんかやっぱりこう反射したりもするので、もう余計こう明るく見えるというか、ね、普通はい、普通のこうね、山と山の間にこう、すって入っていくっていうのとは、またやっぱりこう印象がガラッと変わりそうですよね。
うん。 そうですね。 はい。 そうですね。うん。
うーん。なるほど。でも夕焼け今までこう、こ本日は3件ほど教えていただいたんですけども、けしああ、えっと、季節って、どんな時でした？この3つを見た時っていうのは。夏とかが多かった うん。
はい。 うん。 そうですね。それぞれ、まあほんとに T シャツとかを着てて大丈夫だった感じだったので、割とうん。
はい。 うーん。 なるほど、じゃ、あったかい。
そうですね。温かい感じでただあのエジプトとかで言うと、割とこう、そもそも暑い国だったりもするからはい。そうですね。うん。
うん。 はい。 はい。 ああ、はい。なるほどなるほど。うーん、ではこの3つの中で、だいいちいはどれでしょう？<laughs>
はい。 うん。 第1位は、いや、それほんとに難しいので、できれば、ま、ほんとにトップスリーで留めておいて欲しいなっていうところですね。でも、うん。まあそれぞれ、まあ結構自分瞑想とかヨガとか好きなんですけど、やっぱりそういった夕焼けの中で、まあ瞑想とかヨガすると、ほんとにこう、なんて言うのかな、普段家でやるのとは違った体験とかができたりするので、ん、そういった思い出もすごくありますね。
はい。 そうですね。 <laughs> はい。なるほど。 はい。 うん。 うーん。 ああ、そうですね。こうなんかちょっとね、やっぱり綺麗ないね、景色で、こうちょっと自分を見つめ直す時間というか、ね、リラックスしたりする、マインドフルネスをね、する時間 作ってみるのもいいかもしれないですよね。
うん。 はい。 そうですね。やっぱりこう、特にこう、内側に向かう時間帯なので、やっぱりそういったヨガとか瞑想には適しているのかなっていう感じはしますね。
うん、だ はい。 うーん、なるほど。そうするとやっぱり、ちょっとあったかい時期の方がね、やりやすそうではありますよね。
うん。 そうですね。やっぱり仰る通り、あの、外だったりするとよりいいので、あの、暖かい方がおすすめですね。
うん。 はい。 うん。